<chuckles> E terus, eee, apa maksudnya pas eee, tapi yang keras anehnya cuma di mulut aja gitu Kak? Maksudnya pas nyampe perut udah gak gimana-gimana gitu atau atau ada kayak, eee, agak mual-mual juga gitu atau gimana tuh?
Kalau mual sih nggak ya cuma kerasa di ketika makan tuh nggak enak rasanya, cuma aku kayak, eee, rasanya kok gini ya. Maksudnya sayur rebus dicampur soto terus habis gitu, aduh mana petisnya itu dominan jadinya Kak merusak rasa soto yang harusnya seger itu tadi. Jadi aku berasa kayak minum air kuah rujak gitu Kak.
Mmm.

Katanya temanku sih khas situ sih, Kak, "Memang kayak gini, rujak di sini tuh memang dicampur sama sot" eh, "soto itu emang dicampur sama rujak," kebalik, jadinya.
Oh, jadi memang memang, eee, khasnya di situ itu kayak kayak gitu ya, ru apa, sotonya itu ya memang harus dicampur sama sayur-sayur gitu ya? Mmm. Nah, apa namanya, berarti di sana banyak yang jualan kayak gitu dong?
Iya, Kak, kayak gitu. Iya. Kayaknya sih gitu ya, Kak. Cuma, waktu itu aku enggak mau nanya-nanya juga, takutnya nanti temenku punya kesimpulan aku tuh doyan, Kak, nanti terus dia ngajakin lagi kan berabe, Kak. Karena, ternyata aku enggak doyan, cukup 1 kali itu aja.
Oh, iya iya iya iya iya iya, i cukup sampai di situlah ya, jangan jangan lagilah, gitu.
Iya Kak, benar. Soalnya rasanya tuh jadi traumatis, Kak, aku tuh kadang, eee, di sini tuh ternyata, di kotaku sekarang tuh ada beberapa penjual yang jual rujak soto. Tapi karena aku udah pernah nyoba dan rasanya enggak enak, aku enggak, ak enggak mau, Kak, nyoba lagi gitu, ambil resiko untuk nyoba lagi, enggak mau.
Oh. Nah kalau di tempat Kakak juga ada yang jualan rujak soto, berarti kayaknya itu, apa ya, maksudnya, eee, lumayan ini ya berarti sebenarnya itu, bukan makanan yang ini banget gitu, bukan makanan yang jarang ditemuin banget berarti ya? Maksudnya, lumayan, a adalah gitu, soalnya di t kota Kakak juga ada gitu, ternyata yang jual ya?
Eee, mungkin pengaruh dari orang transmigran atau berpindah tempat itu kali ya, Kak. Jadi kan, ada orang-orang Madura yang kayak suka pindah ke kota lain, gitu. Nah biasanya kalau jualan sate Madura itu kan sudah umum ya, Kak. Jadi mungkin mereka mencoba inovasi menjual makanan lain yang khas dari daerah mereka, ya salah satunya rujak soto itu. Kan, memang ada beberapa orang yang doyan makan sesuatu yang baru, tapi untuk beberapa orang juga, kayak kasusnya aku, aku nggak mau, Kak. <chuckles>
Benar benar. Mmm.